Ừm. Bạn ơi là dạo gần đây ấy, thì, kiểu, cái lịch trình của hàng ngày của mình ngày nào nó cũng như ngày nào luôn. Kiểu sáng ngủ dậy thì mình sẽ, a, vệ sinh cá nhân nè, xong rồi ăn uống các thứ, xong rồi mình sẽ đi làm, và cái công việc đi làm của mình thì nó kéo dài tận 8 tiếng mỗi ngày. Và khi mà tản ừm, sau khi đi làm về á, thì là mình sẽ lại lao vào những cái công việc, à, gia đình như là nấu cơm, rửa bát các thứ. Xong rồi sau đó thì buổi tối mình có thể, kiểu, ờ, hột là làm thêm nè, hai là có thể nghỉ ngơi một chút, và sau đó thì mình, kiểu, cũng, ơ, kiểu, quanh đi quẩn lại ấy, lại đến giờ ngủ luôn rồi. Và ngày hôm sau thì nó lại lặp lại cái, ơ qua cái, ơ quá trình đấy luôn, tức là lại ngủ dậy, xong rồi lại đi làm xong lại về nhà, xong rồi lại vèo một cái lại đến giờ ngủ. Thế là nó cứ, kiểu, mình cảm thấy rằng là mình đang cảm thấy như, kiểu, mình như người máy ấy, cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng giống ngày nào luôn. Nhưng mà mình cũng cảm thấy nó khá là chán tại vì công việc ở công ty hàng ngày nó cũng đã giống nhau rồi và cái lịch trình ở nhà nó cũng chả khác gì nhau cả, nên là cái cuộc sống của mình nó hơi nhàm chán một xíu ấy. Thì mình cũng đang mong muốn là tìm kiếm một cái hoạt động hay là cái gì vui vui để có thể thay đổi được cái lối sống nè, cũng như thay đổi cái thói quen của mình, thì bạn có thể giúp mình đưa ra cái lời khuyên, à, để là mình có thể là thay đổi như thế nào được không?
Ừm, vậy hả bạn? Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Ừm, trời, mình nghe câu chuyện của bạn á là mình cũng hiểu một phần nào mà cái nỗi băn khoăn của bạn hiện tại ha, là á, sống theo một cái lịch trình mà ngày nào cũng lặp ly lặp lại như th như thế này nè, rồi dậy nè, rồi đi làm nè, rồi về nhà rồi ngủ, đúng hông nè? Mà công việc á là là cũng toàn là những cái việc mà, à, lặp đi lặp lại cho nên là, ờ, nó khiến bạn, ờ, chán nó cũng đúng thôi nè. À, mà h mà trước khi mà đưa ra cho bạn cái lời khuyên á, thì mình cũng có một vài cái câu hỏi để mà hiểu hơn về bạn nè. Thì á, hông biết ờm, thường, à, là những cái hoạt động nào trong ngày nè, hoặc là cái phần nào trong ngày mà bạn thấy là nhàm chắc nè nhàm chán nhất ngày luôn nè?
À, rất là chán luôn ấy. Ừm. Ừm. Ừm, bạn hỏi đi nà. Ừm. Ừm, m nghĩ chắc là, à, cái, ơ, hoạt động mà nhàm chán nhất ấy, chắc là đi làm á. Tại vì ừ, mình muốn là, kiểu ừ, mình muốn được không thích đi làm tí nào luôn, nhưng mà đến chỗ làm á, kiểu, hầu như là cái lịch ngày nào mình đi làm nó cũng giống nhau, kiểu, sáng dậy thì sẽ ừ, sáng đến công ty thì sẽ là, kiểu, à, check mail của khách nè, xong rồi, à, gọi điện cho khách, xong rồi là sẽ, kiểu, ờ, tham gia một loạt những cái buổi họp triền miên, triền miên đến tận chiều, sẽ làm kiểu những cái hợp đồng này, giấy tờ nè, đó. Sau đó thì là sẽ, kiểu, à, sẽ làm những cái việc phát sinh khác. Nhưng mà, kiểu, thường ngày nào nó cũng sẽ như ngày nào thôi nên là những cái việc này nhiều lúc mình, kiểu, nhiều hợp đồng quá, nhiều lúc mình nhìn cái đống hợp đồng á, mình chả muốn làm luôn á, rất là chán luôn.
<chuckles> Đi làm. Ừm. Ừm, rất là chán ha, đúng rồi, nghe thôi là nghe giấy tờ nè, hợp đồng nè, rồi nhìn hoài vào những cái cái trang giấy đó, mà lúc nào cũng là làm lặp đi lặp lại những cái công việc quen thuộc rồi cũng chán đúng luôn đúng hông nè bạn? À, mà hổng biết á là ngoài công việc đi ha, thì hông biết là bây giờ bạn có tìm hiểu cái thú vui nào chưa nè?
Ừm, mình thì, kiểu, bận quá nên là mình cũng chưa có cái thời gian nào mà mình tìm hiểu cái thú vui cả. Tại mình cũng không hiểu là sao buổi tối ấy, mình làm cái gì mà vèo một cái nó đã đến giờ đi ngủ ấy, chưa kịp làm cái gì luôn.
Ừm, là, ờ, đi làm về là tới giờ đi ngủ rồi, đúng hông nè? Tính ra á, bạn là cũng là một người là, ờ, khá là nghiêm khắc về cái thời gian luôn ha, rồi đi làm nè, à, rồi rồi về ngủ cũng đúng giờ á nè. À, mà hông biết á, là á gần đây á, bạn, à, muốn á thay đổi, ờ, vì cái mục tiêu nào để mà bạn, ờ, không có muốn sống á, ờ, như kiểu là, lịch trình nó nhàm chán nữa, muốn có cái gì vui hơn nè?
Cũng thấy rằng là khi mà mình nhìn, à, bạn bè của mình ấy, kiểu, buổi tối họ sẽ có những cái lịch trình rất là vui, nên là, kiểu, họ sẽ, ơ, đi đánh cầu lông nè, hay là, kiểu, tập thể dục thể thao, hoặc là họ có thể đi tụ tập bạn bè á. Thì, kiểu, mình cũng thấy là cũng rất là mong muốn là mình sẽ, kiểu, có những cái buổi đi ra ngoài vui vẻ như vậy nè, nhưng mà mình kiểu một là một phần là mình cũng, a, hơi bận tại mình đi làm về cũng hơi trễ một xíu, kiểu, tầm 7:00 mình mới về cơ, nên là, kiểu, thường buổi tối là thời gian mình làm những cái vệ vệ sinh cá nhân nó cũng, kiểu, hết cả cả thời gian luôn á. Nên là, nó là những cái việc trong nhà á, nên là thường là buổi tối mình chẳng có cái thời gian để mình, kiểu, à, đi ra ngoài tập thể dục hay là, kiểu, mình đi, a, tụ tập bạn bè nữa. Nhưng mà mình nhìn mọi người thì mình cũng thấy rất là, kiểu, mong muốn là mình sẽ, a, có thể có cái thời gian như vậy. Ừm.
Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ừm, vậy là á, ờ, tại vì cái công việc của bạn á, về là cũng hơi muộn một tí đối với bạn nè, cho nên là bạn cũng hổng có thời gian mà để ra ngoài tụ tập với bạn bè nhiều, đúng hông? Cho nên là đa số là ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy nè. À, mà hông biết á, à, dạo gần đây á thì, ờ, ừm, bạn có ra ngoài gặp bạn bè của bạn chưa nè? Và hông biết là cái cái lần mà, ờ, gần nhất là đi đi gặp là khi nào nè bạn?
Đúng là, kiểu, gần đây mình đang, ờ, cũng hơi bận nên là cũng ít thời gian gặp gỡ bạn bè á, cái thời gian mình gặp bạn bè gần đây chắc cũng phải vài tháng rồi. Và cái đấy là cũng là do mình, kiểu, tranh thủ, kiểu, cuối tuần á, chứ không phải là trong tuần mình gặp được đâu. Kiểu, phải đợi đến cuối tuần khi mà chúng mình được nghỉ làm ấy, thì mình mới có cái thời gian để mình gặp bạn bè thôi. Còn trong tuần là ngày nào cũng kiểu như ngày nào ấy, cũng không có cái thời gian nào để gặp bạn bè cả.
Ừm. Ừm, lâu vậy hả? Ừm, vậy là mình hiểu á, là, à, đa số là thời gian nè và công việc nó ràng buộc bạn, đúng hông? Cho nên là bạn cũng, ờ, mấy tháng rồi chưa ra ngoài gặp bạn bè nè. Ừm, mà hông biết á, là bạn, à, đã, à, à, thử thay đổi là bạn tìm cũng cố tìm một cái việc gì mà bạn thích chưa nè?
Đúng rồi. Ừm, mình thì cũng, à, ừ, thích khá là nhiều đấy. Ví dụ như là mình thích, kiểu, ờ, đi du lịch nè, ờ, mình rất là thích đi du lịch luôn. Nhưng mà đi du lịch thì đúng là sẽ phải xếp thời gian rất là lâu, chứ không phải là đi du lịch, kiểu, thời gian rảnh một xíu cũng có thể đi á, là phải xếp thời gian rất là lâu thì mới đi được. Còn những cái việc mà mình thích, à, kiểu, ví dụ trong ngày đi, thì mình rất là thích, kiểu, có thể là, à, xem phim này, hay là xem những cái chương trình truyền hình thực tế á, để mình giải trí sau những cái giờ làm việc căng thẳng ấy, thì mình rất là thích xem luôn. Thì đúng là, kiểu, những cái đấy ấy, thì, kiểu, bây giờ mình cũng, à, không có thời gian mà xem, kiểu, tập trung á, mà mình cứ, kiểu, bật lên thôi, xong rồi mình cứ vừa làm việc nhà vừa xem á, hay là vừa ăn vừa xem á, thì nó cũng không được chuyên tâm cho lắm. Ừm.
Ừm. Ồ, vậy hả? Ừm. Vậy là, ờ, bạn cũng, ơ, thích du lịch nè, rồi thích xem phim nè, nhưng mà cũng tại vì là cũng không có thời gian với lại, ờ, ờ, bận rộn trong công việc rồi về khuya, đúng hông bạn? Nó cũng hổng có khuya lắm nhưng mà về hơi trễ một tí á là bạn cũng, a, hay là lo việc, ờ, vệ sinh cá nhân nè, rồi ăn ăn tối này kia nè, rồi đến giờ ngủ luôn, đúng không nè?
Đúng rồi. Thường là, kiểu, mình cứ cảm giác là một ngày của mình chẳng có thời gian nào trống luôn á.
Ừm. À, mà hông biết á là thường á, trong công việc á, có cái cái việc gì mà nó vui nhất gần đây mà bạn, ờ, nhớ hoài mà bạn thấy á nó thay đổi cái lịch trình nhàm chán của bạn luôn hông nè?
Thực ra nếu mà công việc ấy, thì, kiểu, đúng là cũng hiếm khi mà nó vui nha, nhưng mà, kiểu, mình thấy rằng là cái, ơ, công việc mà vui nhất gần đây ấy là có thể là do v là mình, kiểu, được, à, cái chuyến công tác của mình đi, chuyến công tác của mình được đi ra nước ngoài á, thế nên là mình được thấy là nóng v tại vì nó cũng rất là hợp với cả cái sở thích thích đi du lịch của mình nè. Tức là, kiểu, khi, ờ, đi, ơ, công tác thì mình sẽ được, à, kiểu, đi gặp khách hàng nhưng mà là được, à, đi tham gia một cái sự kiện, à, ở nước ngoài ấy, thì đấy là một cái cũng rất là khác biệt so với những cái lịch trình, à, bình thường của mình và, ừm, cũng rất là hợp với mình, mình rất là ngột người rất là thích đi, kiểu, du lịch này, đi khám phá, nên mình thấy là nó rất là thú vị luôn.
Ờ, vậy hả? Ừm. Ừm, đợt mình đi công tác thì, à, được đi nước ngoài, cũng, ơ, nhìn đi đây đi đó nè, rồi có nhiều cái cảnh mới nhìn nè, cũng đỡ nhàm chán hơn, đối với ngày bình thường, đúng hông? Mà nhưng mà á quan trọng là hông có phải là ngày nào cũng được đi công tác nè, đúng hông nè bạn? Cho nên là bạn cũng muốn là, à, có nhiều cái hoạt động hơn để mà, à, cái ngày của bạn á, những cái ngày của bạn á, trôi qua nó hứng thú hơn, đúng hông nè? Ừm, cho nên á là mình cũng có một vài cái lời khuyên dành cho cái tình hình của bạn hiện tại nha. Ừm, thì mình thấy á là bạn có thể, ơ, bắt đầu bằng những cái thay đổi rất là nhỏ thôi và á, ừm, bạn có thể thử trong 1 tuần để xem là bạn có thích điều đó hông nè. Ví dụ như á là, ừm, bạn có thể là uống, ờ, cà phê, ừm, mỗi sáng nè, bằng một cái, ơ, tiệm nào đó mà gần nhà bạn mà bạn chưa bao giờ thử nè. Rồi, à, bạn có thể thử là đi về một cái con đường khác, đến nhà bạn chẳng hạn. Ờ, thử đi, để mà bạn biết á là nó có nhiều cái chỗ, ơ, ờ, quán ăn ngon nè, cũng như là những cái tiệm nước nè ngon mà bạn chưa từng biết tới nè. Rồi á, bạn có thể là thử những cái nấu một cái món ăn mới mà bạn học được ở trên mạng chẳng hạn. Rồi nhiều khi như vậy á mà, à, não bạn á nó sẽ cho bạn cái cảm giác là, à, hôm nay khác rồi đó, là hôm nay có cái kỷ niệm chì mới với một cái quán mới nè, rồi, à, một cái món ăn mới nè. Thì bạn thấy á, cái cách này có hợp lý hông nè?
Ừm, đúng rồi. Nghe đây. À. Cái n cái này hay lắm nha, cái này là cái mà mình có thể thay đổi rất là nhanh này, kiểu, thay đổi liền mà mình không cần phải, kiểu, dành thời gian này hay là, kiểu, mình phải sắp xếp thời gian gì cả. Ví dụ như là mình, kiểu, đi một cái quán mới thì thay vì những cái quán cũ thì mình tìm thử một cái quán nào, kiểu, ờ, thiết kế mới nè, hay là, kiểu, cái quán mà có một cái món nước mới á, để mình có thể thử xem là cái đấy mình uống có hợp không. Và biết đâu là mình lại tìm ra được một cái, a, món nước mà mình thích, ơ, mới thì sao ha? Còn, đúng rồi, mình thấy rằng là cái mà cái gợi ý của bạn là cái con đường mới ấy cũng rất là hay nha. Tại vì là khi mình đi đường cũ nhiều ngày thì nó rất là nhàm chán luôn thì mình sẽ thử đi vào cái đường mới thì x cũng vẫn là đi về nhà thôi nhưng mà nó sẽ mang đến cho mình cái cảm giác là, kiểu, nó sẽ, à, đi, kiểu, phiêu lưu hơn nè, hay là cảm giác là nó sẽ mới mẻ hơn. Thì m mai mình sẽ thử tìm thử xem có đường mới không ha.
Ừm. Rồi, chính xác luôn đó. Ừm, đúng rồi! <laughs> Ừm, đúng rồi! Với lại á là, ờ, những cái hoạt động đó đó bạn, bạn có thể, ờ, thêm vào, ờ, như là cụ thể vào, ờ, giờ sáng nè, hoặc là giữa trưa nè, như buổi tối nè. Buổi tối thì thường á bạn cũng, ơ, ờ, hay là ăn ăn sớm, đúng hông? Ăn tối sớm nè, cho nên là bạn có thể tự nấu ăn nè, thì cái việc đó nó cũng, ờ, giúp bạn là cảm giác hứng thú hơn trong một ngày đó. Với lại á, mình thấy á là, ờ, bạn có thể, ờ, thêm những cái thói quen vào mỗi tuần nè, chẳng hạn như là, ờ, bạn hãy tìm một cái môn thể thao đó m thể thao nào đó mà bạn thấy là phù hợp với sở thích của bạn nè. Y như là chơi cầu lông nè, rủ bạn bè ra ngoài chơi cầu lông nè, với lại á có thể là đi bộ mỗi ngày 15 phút nè, vừa lốt vừa tốt cho sức khỏe nè, và cũng như là, ờ, bạn chạy bộ xung quanh nhà bạn thì bạn cũng sẽ bắt gặp được cái gì cái điều gì đó mới, đúng hông nè? Thì bạn thấy cái cách này có hiệu quả hông?
Ừm, mình thấy rằng là cũng rất là hay nha. Tại vì là ngay dưới cái tòa nhà của mình đã có, kiểu, những cái khu nhìn được cái h khu họ để những cái máy tập ở bên ngoài ấy để, kiểu là, mọi người dân có thể tập, vì vậy sẽ thử xuống ngay đấy để mình tập xem sao. Mình nghĩ rằng là đúng là lúc chưa nghĩ thì nghĩ là nó không có thời gian á, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mình thấy rằng là cũng, à, cũng không phải là quá là tốn thời gian đâu, chắc chỉ tầm khoảng nửa tiếng thôi mình cũng có thể tập được rồi. Thì mình quà ngày mai mình sẽ thử xuống bên dưới để mình xem xem là, à, nó thay đổi được gì không à, cho cái sở thích của mình á.
Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Ừm, với lại mình thấy á là cái việc mà sống theo lịch trình nhàm chán nó cũng hổng có quá là cái việc gì mà khiến bạn băn khoăn đâu. Thì thiệt ra cái ngày đó mà nó trôi êm đềm, đúng hông nè? Thì cũng, á, à, giúp bạn là cảm giác như cái ngày đó của bạn bình yên hơn. Nhưng mà trong trường hợp á là bạn muốn cái ngày của bạn á có cái gì đáng nhớ á, thì bạn cũng hãy dành một chút thời gian ra để mà ra ngoài là gặp bạn bè nè, cũng như là hỏi han ch quan tâm một cái người nào đó mà đó giờ là bạn cũng, ờ, chưa từng, ờ, ừm, nghĩ đến là bạn sẽ chủ động làm cái điều đó nè. Thì cái điều đó sẽ giúp cho bạn là có kỷ niệm hơn với bạn bè của bạn nè, cũng như á là, à, có những cái chủ đề chung để nói nè, thì bạn thấy cái cách này có hợp lý hông?
Ừm, mình cũng thấy rằng là rất là hay luôn á. Cái việc mà mình ra ngoài ấy để nói chuyện bạn bè cũng là một cách để mình, kiểu, xả stress này, sau một cái ngày mà đi làm, kiểu, cả ngày cái việc chỉ lặp đi lặp lại rất là chán luôn, thì cái việc mà ra ngoài sẽ giúp cho mình, kiểu, à, thoải mái hơn này, vui vẻ hơn, nhiều năng lượng hơn, đó, và mình gặp gỡ những người bạn của mình thì cũng rất là vui nữa. Thì hôm nay mình rất là vui khi mà được nghe những cái lời khuyên của bạn và mình có thể áp dụng được ngay trong cái cuộc sống của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Đúng rồi. Mình mong là bạn thành công nha, chào bạn!
Bye!